Да, конечно. Слушай, а вот расскажи мне, пожалуйста, вот у тебя менялись какие-то, а, предпочтения в блюдах или, может быть, у вашей семьи на семейных праздниках? М, вот, э, с э, ну, вот по прошествии нескольких лет. Потому что появились же какие-то новые, м, может быть, рецепты.
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Да-да-да, да, да. Потому что вот мы каждый где-то попутешествовали, по н конкретно вот, э, ну, ограничиваясь только своей семьей, имеется в виду, я могу сказать то, что я после Китая притащил с собой кучу китайской и другой азиатской кухни в принципе.
Расскажи мне. Мгм. Мгм. <gasps> Расскажи, пожалуйста, про китайскую и азиатскую какую-нибудь кухню, которую ты притащил.
Но с собой я с Китая, конкретно говоря, принёс у них вот ну, это вот моя такая любовь простая была- это, по-моему, яичный суп. А, и он, ну, очень простой. Там вот просто любой бульон, который у тебя есть, если у тебя есть бульон, а если у тебя нету, ну, в принципе, можно и с этих, э, кубиков взять, но так как, э, мать такое не приемлет, м, и я его себе отдельно варил все-таки.
Мгм. Так. Ага. Мгм. Так.
А. <exhales> Бульончик, яйца надо просто взбить и в этот бульон как бы залить, и вот твоя база вот этого яичного супа, она в принципе готова. А туда добавлять
А яйца полностью: и и белок, и желток вместе или как-то по отдельности?
Надо обязательно их взбить.
Ну, вместе ты их взбиваешь? Ага. Мгм.
Да-да-да, да, да, да, да. Их надо просто взбить хорошенечко и осторожно осторожно туда вот так вот влить и обязательно перемешивать как бы всю эту
Мгм.
штуку, чтобы оно вот хорошенечко хорошенечко сварилось, но там еще также не нужно, чтоб весь этот суп бултыхался, потому что, по-моему, всё это яйцо щас свернется там внутри. Там есть, короче, свои какие-то техники. Я, конечно, в этом деле не профессионал, я просто помню вкус. А, и поностальгировал так вот в свое время вот, э, по своему родному Китаю, как говорится.
Так. Мгм. Мгм. Слушай, а ты когда это блюдо, а, привёз из Китая, ну, скажем так, и решил, э, ты маме его, м, показал, ну, в смысле: "Я тебя сейчас научу готовить новое блюдо?" Или это прям было несколько человек, и ты сказал: "Ребята, собираемся, у меня есть новый рецепт?" Как это было?
Мгм. Мгм. Тут у нас скорее так, то что, м, товарищи: "Я умею это готовить теперь. Если вам нравится, заказывайте".
Так.
У нас как-то так. Ну, нормально. Конечно. Ну, может быть, не совсем сколько супа, сколько, например, там есть, э, э, господи боже, господи боже, как они назывались эти штуки-то, а? Господи. Ладно.
И как? И как, заказывал кто-нибудь? <chuckles> А, да? Сладкие, кислые. Что там?

Дв ай, какой оптимист, молодец.
<chuckles> Ну и не расстраивать же мать, которая там уже вовсю готова щас полностью пересобрать эту я же не хочу быть 2 духовкой там. <laughs> День рождения или не день рождения, маме всё равно. Д есть ты не под горячую руку попадешься, дорогой товарищ, мало не покажется. <chuckles>
Это да. Мгм. Ой, а ладно, с мамой тоже надо уметь договариваться, молодец. Так, а ещё какие у э, блюда есть, какие-нибудь празднич праздничные, которые предпочитаешь ты или твоя семья, м?
Конечно. Ну, я, например, э да, я, например, люблю делать, э, вот, э, ой, как о к к как оно называ я не знаю, как это назвать. Ну, я, короче говоря, просто делаю: я з запекаю курочку вместе с картошечкой и и вот с кучей разных специй именно в духовке. И это обычно
Мгм. Мгм. А ты, какой-то маринад у тебя свой или такой, нам импровизация всегда?
А, ну, типа, у меня всегда импровизация. Маринад обычно такой, то, что у меня есть вот, э, определенный бренд, э, смеси типа специй, он слегка остренький. Э, я его обычно беру, а потом, ну, чисто мой такой а-ля секрет, хотя ничего такого в этом секретного, сек нету, это, а, лимонная цедра и сам сок лимона. Потому что всё-таки цитрусовые же слегка размягчают, э, мясо. И вот оно как бы идёт туда, всё становится просто шикарно, вкусно. А особенно если
Мгм. Так. Ага. <chuckles> Ага. Ну, наверно, твой секрет, он содержится в том, что ты кладёшь туда частичку своей души?
Ну, ну, всё началось. Всё. Ну, всё началось. Ну ну, как бы, да, а что я могу сказать, ну? Ну, всё, ладно, хорошо, молчу, всё. Открыли, ткнули пальцы в мою морду и сказали: "А мы знаем, что ты делаешь". Ну, хорошо. <sighs> Ой, это прям как это, как из "Кунг-фу панды", да, секрет секретных э, секретного супа, его нет, это просто любовь к еде, да?
Ну да. Ну, я раскрыла, я раскрыла твой секрет. <laughs> <chuckles> .Так и, н-да. М-да.